ちょっとお伺いしたいんですが、何か季節ごとに楽しみにしていることってありますか？
はい。 そうですね、もうそれこそ日本って、ちゃんと四季がある国だと思うので、た四季ごとにいろんなイベントがあると思うんですけど、まず春はあ当たり前なんですけど桜。が、楽しみですね。
うんうんうんうん。 はい。 うんうん。 いや、いいですよね、ねえ。
で、夏ははい、夏は海、秋は紅葉、冬はクリスマスっていう感じです。<laughs>
ごきんはい。あ、すいません、ん。 <laughs> なるほどなるほど。い今って、もう、こういもう、こ紅葉ですか？こうもう終わり？はい、始まってますか？うん、うんうんうん。
ん、はい。 うんうん。 紅葉ですね、あの、今ちょうど、紅葉の季節かなと思っていて、ちょうど、今週の土日に、あの紅葉がきれいなところに、友達と2人で行く予定です。<laughs>
ええええ。 わ、いいな。どこですか？京都とか箱根とかですか？
はい。 いや、もうほんと近場なんですけど、有名どころで、はい、あの外苑前のはい。
あ。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
はい、きれいな道があると思うので、毎年行ってるんですけど、またそこに行こうかなと思ってます。
うんうんうん。 ああ、そうなんですね。あ、じゃ何か、そあの、食とかそういう事じゃなくて、基本的には何かこう外に出て、ま、か観光というか、自然を感じるのが好きっていう感じなんですか？
うーん。 あ。そうですね、基本的には、綺麗な景色を見るのが本当に好きで。
うんうんうん-うんうんうん。
土日はほとんど外に出かけてます。
なるほど。建物とかじゃなくて、景色なんですね。
はい。 そうですね、景色、綺麗な景色を見るのがすごく好きです。
ええ、冬のクリスマスと言えば、うう何かフィリピンだと9月位からフィリあの、クリスマスのデコレーションが始まるみたいで。
ええ、そうなんですかうーん。
うーん、何かご自身でもやったりしますか？
そうですね、ま、もうだいたいま、当日、あの、美味しいご飯を食べに行くとか、イルミネーション見に行くみたいなところなんですけど、確かに、あの、イギリスに住んでた経験があって
うんうん。 うんうんうん。 うんうんうん。 え、いいな。
で、も、やっぱり海外、特にヨーロッパのクリスマスってすごい盛大なんですよ。なんかもうクリスマスマーケットもすごい大きいですし、んま、イルミネーションも、もうほんとに自分の家をあのキラキラき飾るっていうような、な、文化があって、で、もうクリスマスシーズンになると自分のおうち近くでも綺麗なイルミネーションみたいになってるっていう感じです。
うんうんうん。 クリスマスマーケットですね。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 はいはいはい。 うんうんうん。 あ、もうすごいですね。イギリスのどちらに住んでらしたんですか？
イギリスの、結構田舎なんですけど、テルフォードっていうところに住んでいて、で、いや、あの、家族で住んでいた経験があって、はい。
はい。 ええ、留学で。 え、家族で？あ、なるほど。お父さんのお仕事か何かですか？
ああ、そうですね、父の仕事で、家族で7年間くらいイギリスに住んでたんですけど。
ああ、すごい。 ええ、すごい。帰国子女じゃないですか。<laughs>
はい、いやでも、もうすごいあの田舎だったので、ほんとに何もなくて、普段はほんとに何ていうんですかね、夜んなるとま、真っ暗な道を、あの、通って家に帰るみたいな感じなんですけど、ま、クリスマスになると、かどの家もあの、飾ってるので、キラキラしてて、もうクリスマスシーズンの時だけキラキラした道を <laughs> 帰れるっていう。それが、冬の楽しみというか。あの、ワクワクすることでした。小さい頃は。はい。
うんうんうん。 ええええ。 はい。 ええええ。 うんうんうんうんうんうん。 はい。 ええええええ、なるほど。 うんうんうんうんうん。 なるほど、イギリスって、でも正直都会よりも、その、おお住まいになられてたところが、ちょっとどこか僕はあまりわかってないんですけど、イイギリスって都会、田舎の方が綺麗じゃないですか？
うーん。 はい。 うーん、ま、都会は都会の良さがありますね。
あ、まあまあ、確かに。で、その、普段真っ暗な場所がクリスマスその、冬のクリスマスになると、もう、キラキラの街に変貌する訳ですね。
はい、ですけど。 ああ、そうです。なので、それは1つ冬の楽しみでした。
ああ。 ええ、そのクリスマスって、イギリスのクリスマスって何か、こう、食べ物とか、何か行事というか、何かやったりするんですか？
うーん。 あ、まず、日本と大きく違うのは、家族で過ごすっていうところではい、で、食べ物は、あの、ローストターキーをオーブンで焼いて、みんなで食べるっていうのが定番ですかね。うん。はい。
うんうん。 あ、恋人じゃなくて、うーん。 ああ。 うわ、ああ。すごい。 なる、ど、もうじゃあ、おっきいオーブンがあるんですか？どの家にも。
あ、そうですそうです。もう田舎だったので、オーブンだけ無駄に大きくて。<chuckles>
ええええ。<chuckles>
あと、横で、あの、クリスマスプディングっていう、ほんっとに甘いケーキみたいなのがあるんですけど、それも
はい。はい。 ププリンなんですか？それは？
食べます。クリスマスプディングなので、何ですかね。ま、でも、あの、プリンではなくて、焼き菓子ではあるんですけど、中に、かトロトロとした甘いソースが入ってて。
ププリンではない。うん。 うーん。 うんうんうんうん。 うーん。 へえ。
で、切ると流れ出てくるみたいな、そういうイメージのデザートです。
なんか、もう、英語ああ、映画じゃないですか、その、ターキーに。<chuckles> すごいですね。
<chuckles> いや、そうですね、私、あの、家族は全員日本人なんですけど、当時はイギリスに染まってたのかなって思いますね。<chuckles>
へえ。 ええええ。 ああああ。それは今、こう、日本に帰ってこられて、あの、今おっしゃっていただいたターキーとか、クリスマスプディングっていうの、なんか、食べる機会とか思い出す機会ってあったりしますか？
うーん。 ああ、そうですね、あまりないかもしれないです。特に、日本に帰ってきてからあんまり、クリスマスを家族で過ごすっていうことがなくなって
ああ、うん。 ああ、なるほど。
はい、かつ、クリスマスプディングって日本じゃ見かけないと思うんですけど
うんうんうんうん。なかなか自分で作るのも難しい感じですか？
なんか そう、そうですね、ちょっとめんどくさいです、多分。<chuckles>
<laughs> 単純にめんどくさい。<chuckles>
はい。<chuckles> もう、こっちは、で、こっち帰ってきちゃうと、おろしても、クリスマスケーキを、あの、買うっていうこと
うんうんうん。 うんうんうんうんうん、なるほど。ま、日本のケーキはケーキで美味しいですしね。
まあ、そうですね。美味しいです、ほんとに。
うーん。ええ、じゃあ、7年住んでらしたっていうことは、うもちろん冬だけじゃなくて、春、夏、秋も、なんか、え過ごしてらしたと思うんですけど、ん何か特徴とかありましたか？
うーん。 そうですね、やっぱり、夏は、ヨーロッパの夏ま、イギリスに限らずなんですけど、ヨーロッパの夏ってすごい、カラッとしてて過ごしやすくて、暑すぎず、すごく気候がいいんですよ。なので、イギリスの夏は、夏ですごいよかったです。
ああ、いいですね。 うんうん。 うんうんうんうん。 うーん、なんか、あの、先ほど夏は、う海がいいみたいなことをおっしゃってたような気がするんすけど、イギリスってそういう、なんか、んビーチというか、海水浴ができるようなとこも結構あるんですか？
え。 うーん。 いや、あ、基本的に汚いですね、海は。なので <laughs> 日本の、そうですね、夏は夏イコール海っていうのは、ちょっと日本に帰ってきてからのイメージなんですけど。イギリスの夏といえば、なんですかね。
ああ、そう、東京の海みたいな。<laughs> なるほどなるほど。
それこそあの、学校の、何て言ったらいいんですかね、学園祭みたいなのがあったんですけど、そ、サマーフェスティバルって言って、いつも夏、毎年夏に開催されるイベントで、で、結構その屋台を出店するんですよ、学生で。それが、結構楽しかったですね。そうではい。
うん。 はいはい、はい。 うんうんうん。 はい。 おおお、なるほど。 へえ、楽しそう。それって、ん、なんか食品を食品っていうか、なんか食べ物を作って売るんですか？
あ、そうですね、食べ物を売ったり、あとはあのゲーム？を、ゲームスタンドを作って、か
うーん。 うんうんうんうん。
来る人に遊びに来てもらうみたいな感じです。
え、なるほど。なんか日本のこう夏の屋台だと、たこ焼きとかお好み焼きとかありますけど、イギリスだとどんな感じなんですか？
で。 はい、うーん。 アイスですね。アイスとかスムージーとかそんな感じです。<laughs>
アイスか。 ああ、おしゃれ。<laughs>
はい。あとは、私、食べ物の屋台じゃなくて、なんかゲームスタンドを当時担当してたんですけど、あの、そのなんていうんですかね、作るゲームとかも任されてて、で結構射撃とかが多いんですよ、イギリスだと。ですけど、あのモグラ叩きっていうのを提案して採用されて、<laughs> モグラ叩きゲームっていうのを1回出したことあります。そしたらもうあ、そうですそうです、もう
ええ。 はい。 はい。 うんうんうんうんうんうん。 <laughs> ず自作で作ったってことですか？自分で、あ、すごい、どうやって作るのか、モグラ叩きなんて。
ビニール <laughs> ビニールシートに穴を開けて、で、その自分がモグラになって。
はい。 うん。あ、人が？<laughs>
あ、そうですそうです。下に潜って、ぴょこぴょこ出てくるっていう、そういう感じです。<laughs>
<laughs> で、そのモグラ役の方は、こう、もうずっとスクワットしなきゃいけないっていう、<laughs> 大変。<laughs> あ、そうですよね。あんまりメリットないじゃないですか。一生懸命スクワットして殴られるんですね。<laughs>
もう、そうです。もうめちゃくちゃ運動です。<laughs> 殴られるしっていう。<laughs> あ、そうなんですよ。なので、もう ちゃんと、あの、モグラのヘルメットっていうのを作りました。
あ、なるほど。
へルメットをモグラの。<laughs> ヘルメットにモグラの装飾をして、で、それ出てくるっていう、そういう感じです。<laughs>
<laughs> へえ。 あれ、モグラ叩きって、あれ海外でもあるんですか？
あるとは思うんですけど、私が当時提案してるした時は、全然みんな知らなかったです。なので、なにそれってところから始まって、説明するっていう感じでした。
うんうん。 うんうん。 おお、なるほど。それ現地の学校に行ってらしたんですか？
あ、そうです。
あ、じゃもう、周りはほんとに皆外国の方で。
そうですね、イギリス人で
ああ、じゃあ、う、そうですね、モグラ叩きってなんぞやってなったかもしれないですね。<laughs>
<laughs> そうなんですよ。でもやっぱり珍しかったのか、すごいお客さんが来てくれて。で、その屋台ナンバーワンの売り上げ成績でした。<laughs>
うんうんうんうんうんうんうん。 ええ、すごい、めちゃくちゃいい夏の思い出じゃないですか。
しょうろくながらはい。なので、なんか優秀賞をもらって、で、それが一番の思い出ですかね、夏の。<laughs>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
うんうんうん。 ええ、楽しそう。イギリスも春夏秋冬結構はっきりしてるんですか？
いや、どうなんですかね。
で、なんか日本も割と二極化してきちゃってますよね、夏と冬みたいな。
そうですね、もう寒いか暑いかのどっちかだと思うんですけど、イギリスの場合、夏はそんなに超暑いっていうわけではないので、ま、あったかくなるか、めちゃくちゃ寒いかのどっちかかもしれないです。
うん、暑いか、うーん。 あ、なるほど。 あ、なるほどね、じゃあ、日本で言う、もう春と秋と冬みたいなぐらいの感じなんですね。
はい。 うん、ほんとにそうですね。うん、天気が悪いか、いいかです。
うん。 <laughs> なろなろなろうど。確かになんか曇りがちって聞きますもんね。
<laughs> はい。 そうなんですよ、ずっとちょろちょろっとした雨が降ってます。
うーん、なるほど。うそれはなんが、あれですね、うさむ寒かろうっていう感じですね、ほんとに。ああ。
冬になると、はい。 <chuckles> そうなんですよ、なので、冬は正直クリスマスシーズン終わっちゃうと、結構どんよりした日々が続くので、結構朝起きるのが辛かったり、あとは雪もよく降るので、それこそあの、田舎に住んでると、もう車がなきゃどこにでもどこにも行けないような環境なんですけど、まず、もう雪かきをしてとか、もう車のタイヤを変えてからじゃないと、なんか外出れないみたいなことがよくあって、それは結構不便でしたね。
うんうん。 ああ。<laughs> なるほど、辛い。<chuckles> うーん。 はい。 うんうん。うーん。 うん、うんうんうんうんうんうん。 ああ、確かに。それはしんどいですね。なんか、うま、いいい思い出かわからないすけど、冬のなんか、<laughs> トラウマじゃないですけど、なんか、<laughs> ありますね。ええ。
<chuckles> そうなんですよ。ま、でもちゃんと、あの、雪は積もってくれるので、しかも田舎で土地は広いので、雪だるました作ったり、あの、雪合戦したりみたいな感じで
うん、うんうんうん。 うん。 ああ、なるほど、今そうですよね、東京にお住まいでしたら、なかなか、すそんなことできないですもんね、冬、ん、で雪がそれだけ積もるって年にいっかあるかないかですもんね。
冬は冬ではい。 あ、そうなんですよ。なので、そういった楽しみはありましたね。
うーん。 うーん。どっちがいいですか？日本の春夏秋冬と、いか春夏秋冬と。
ね。 ええ、いや、もう基本的に寒いのが苦手で。
うーん。
なので、もう1回イギリスに住みたいかって言われたらそんなことはなく、多分東京を選びます。<laughs> 出来る事も多いですし、はい。
<laughs> なんか年齢年齢重ねるごとに冬辛くなる感じしましないですか？<laughs>
ええ、ほんとですか？ いや、でもほんとに冷え性なので。
ああ、なるほど。
うーん、雪、別に降らないで欲しいですもん。<chuckles>
<laughs> もはや。<laughs> そっか。じゃあ何かきっと春の桜なんて、あれですね、きっとイギリス、まあ、もしかしたら似たようなあれがあるのかもしれないすけど、かなり特徴的な日本のイベントなのかもしれないですね、そしたら。
もはや、はい。<chuckles> そうですね。んで、結構あの、まだイギリスに友達がいて、あの、つながってるんですけど、あの、どうして日本のあ、そうです、日本の桜シーズンに日本来たいっていうの、何度も言われてて。でも、いつも、なんかちょっと桜シーズン外しちゃう事がよくあって、そうなんですよ。
うんうんうんうん。 はい。 イギリス人の。 うんうん。 うんうんうんうんうんうん。 ああ、難しいですね。いっしゅうかん外れると、ちょっとね、なるほど。ええ、なんかでも凄いですね。日本とイギリスとそれぞれの春夏秋冬をこう、かなり長く経験しているっていうので、色んな思い出があって羨ましいなと思いました。
<laughs> うれし。<laughs> 今日は楽しくお話しする方で、ありがとうございました。はい。
う。 はい、こちらこそ、色んな体験を教えて頂いて、あの、楽しかったです。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。